¿Qué onda? Oye, me me gustaría poder hablarte, quizás, este, desahogarme un poquito de en cuanto a una situación que que me pasó, digamos alrededor de hace 1 año 1 año y cachito, y pues, este, digamos que hubo un momento donde yo me separé como de la pareja que tuve durante todo mi época de de bachillerato, ¿no?, que pues, alrededor de 3, 4 años estuve con esta persona, y digamos que a partir de este cambio, digamos de etapa de vida donde yo me fui a la universidad ella se quedó como a estudiar otras cosas y a trabajar, este, pues, dejamos de pe de de, digamos de nos dejamos la pista, ¿no?, entonces, yo mucho tiempo no supe de ella mucho tiempo, pues, digamos también ignoré su, digamos su presencia.
Okey. Okey. Ujú. Ujú. Okey.
Y y digamos que, por situaciones de la vida, una compañera que teníamos en común me me habló y me dijo: "Oye, este, ya te enteraste de lo que le pasó a esta persona", y pues, yo estaba muy sacado de onda, ¿no?, estaba como muy de pues: "No, ¿qué pasó? ¿Está todo bien? ¿Todo tranquilo?", y me dicen: "Oye, pues, es que lamentablemente, falleció", ¿no?, entonces, quería preguntar si sabías algo al respecto, si si si si, pues, tenías como algún tipo de información con su familia o algo, y pues, la verdad es que no. Y esto pues, empezó como, digamos, a pensar que la tuviera como más presente en mi día a día, que no pudiera como dejar de pensar, como, en lo que había pasado en su presencia, y pues, digamos que ha sido como un un poco difícil, ¿no?, no pensar que, en el en el hubiera y este tipo de situaciones.
Claro Ujú. Oh. Claro. Oye, pues, antes que nada te te mando un fuerte abrazo y la verdad es que lamento mucho tu pérdida. No debe ser nada fácil, y y te agradezco que hayas tenido como la confianza y de de contarme sobre esta situación. La verdad es que, pues, no debe ser nada fácil, sobre todo, pues, si era una persona que, pues, que estuvo fue parte de tu vida, fue tu pareja y así que por artes del destino, pues, se distanciaron y y la como que después de mucho tiempo la sabes que que bueno, digamos como que, la razón por la cual, sabes de esta persona es por por su fallecimiento, ¿no?, entonces, me imagino que que debe ser algo difícil para ti. No sé, si quieras contarme, am, pues, hace más o menos cuánto, eh, fue que te enteraste que esta persona falleció, ¿fue reciente? ¿Fue a lo mejor ya hace tiempo?
Pues, eh, digamos que esto pasó hace más o menos 1, año por las fechas de septiembre, entonces, digamos que apenas cumplió, digamos, 1, año de, pues, de que falleció, lamentablemente, y, pues, justo Sí, justamente que que haya pasado como, ah, 1, año y que sean como, bueno, que yo considero, fechas todavía un poco cercanas, pues, no no me ha ayu no me ha c pues, me ha como llegado otra vez ese recuerdo, ¿no? De de ese momento como tan difícil, porque fue como super de golpe la noticia, y y fue como también en situaciones un poco, digamos, pues, hasta desagradables, podría decir yo, que, pues, que me ha hecho como repensar mucho lo co la situación y y y lo que se el discurso que se hizo como al a alrededor de de lo que pasó. Entonces, pues, digamos que
Okey. Ajá, su aniversario. Claro. Claro. Ujù.
digamos que en términos términos prácticos, eh, nos dejamos de ver como mucho tiempo, y hace más o menos 1, año que, pues, que fue su fallecimiento, pero apenas como que me sigo procesando la información que surgió de esto.
Ahora sí que el dolor y y el, como tú dices, el proceso de las pérdidas, pues no es un proceso lineal y cada persona lo vive de maneras muy distintas. Entonces, que tú lo estés viviendo a tu manera, eh, es importante que no te compares o o no digamos que digas: "Esto no es normal", ¿no? O sea, no es lineal. Puede pasar que te caiga la información y que por de pronto la sepas manejar mejor y, a veces, en las fechas importantes, como un aniversario de del suceso. Puede ser que recaigas o puede ser que esté más presente y sientas que estás dando un paso para atrás, pero, de nuevo, los procesos, sobre todo los de duelo
Claro.
no son lineales, ¿no? No, no son. Pues pues sí, tal lineales, ¿no?, eh, y pues me imagino que debe ser muy difícil, este, pues como que aceptar o vivir esta situación, ¿no?, eh, co mm, s No sé si me quieras contar para entender un poquito tu contexto. ¿En qué momento del día te cuesta más dejar de pensar en esta situación? ¿Cuándo estás, no sé, en la mañana, en la noche, antes de dormir, a lo mejor durante el día?, este, y, bueno, también recuerdo que que me dices como que que piensas mucho en el hubiera y en el qué hubiera pasado, ¿no?, este, eso también, bueno, me imagino que te afecta, eh, pero ¿tendrás como algún momento del día en el que te afecta más o te cuesta más, o a lo mejor algún momento?
Sí. Sí, claro. Este, digamos que, mm, sobre todo en la noche antes de dormir, es como cuando más me llegan estos pensamientos de, pues, de, quizás, no haber aprovechado el tiempo. De, quizás, no haber sido como, eh, la mejor persona en ese momento donde, pues, dejamos como el contacto mucho tiempo, y pues
Ujú.
mm, si te soy sincero, como como pasamos mucho tiempo juntos, y como nuestro camino al final se se separó, digamos, de una manera un poquito abrupta, yo llegaba a pensar muchas veces: "Ay, ojalá este, qué tal que me la encuentro en la combi, qué tal que que me la encuentro por ahí caminando en el barrio, y y pues, va a estar como un poquito incómodo", pero, y yo pensaba: "No, ojalá no me pase". Y ahora que, pues, dejó de, pues sí, no de
Ah, ya. Ah.
digamos, dejó de estar en en en este mundo. Pues, ahora es como: "Ay, qué tonto por haber dicho esas cosas", ¿no? Me hubiera encantado de verdad, pues, verla últ una última vez, ver que cómo iba ahí, cómo iba, cómo le cómo le estaba yendo, pero pues digamos que pues ahora perdí totalmente esa oportunidad, ¿no?, y ahora es como, pues, pasé de un: "Ojalá no me lo encuentre" a: "Ojalá me lo hubiera encontrado, ojalá es siguiera aquí", ¿no?
Claro. Claro, sí, es muy entendible que y válido, que te sientas así, como pues, ahora sí que, a lo mejor reprocharte esos momentos en los que que a lo mejor pensabas de una manera, ¿no? Creo que, también es importante que te mires con ojos empáticos y que que también seas compasivo contigo mismo porque, pues, genuinamente tú no sabías lo que iba a pasar, ¿no?, y tú a lo mejor, en su momento, en los que tú dices: "¿Sabes qué?, es que no me la quería encontrar, no quería pasar por por donde ella pasara", porque, no sé, si a lo mejor la ruptura fue muy dolorosa para tí, o fue muy difícil, o o terminó muy mal, ¿no?, o sea, no no sé, muy bien el contexto, pero, ahora sí que, tú comentabas o pensabas o deseabas estas cosas, con la información que tenías en el momento, ¿no?, sí, estoy estoy segura, ¿no?, que si tú, en es si fueras tú yo, de ese momento, con la información del tú yo de ahora, claro que lo hubieras hecho diferente, pero, hay que recordar que no tenías esa información. Entonces, tú tomaste estas decisiones, o estos pensamientos, con la información que tenías disponible en ese momento. Entonces creo, que sí es importante que seas compasivo contigo mísmo, y trates de no culparte, o de no sentirte mal, que si lo haces es válido, ¿no?, es entendible. Sin embargo, creo que sí sería importante que que a lo mejor te veas con con ojos un poco más compasivos para que no, digamos que no sea algo que se te quede por mucho tiempo, o sea, un reproche hacia ti mismo, porque de nuevo, no sabías lo que iba a pasar y por eso, pensabas y decías cosas eh, o o hacías cosas con la información que tenías, ¿no?, y me comentas que, sobre todo en la noche es cuando te llegan estos pensamientos, y pues, en la noche es cuando más, digamos como que, menos cosas tienes que hacer. No estás trabajando, no estás haciendo nada, entonces, es muy fácil que tus pensamientos te invadan, y a veces también como que, los pensamientos juegan un poco en contra, ¿no?, o sea, no siempre son muy amables, o muy compasivos con uno mismo, ¿no?, entonces, eso te está afectando en tu día a día, o sea, en tú, o sea, ¿para dormir has tenido insomnio, no has podido dormir en a lo mejor sí sigues estudiando, trabajando, que no te puedas concentrar, o que a lo mejor, estás bajando tu calidad de trabajo, o tu o a lo mejor lo de de tu de tu escuela, o inclusive en tu estado de ánimo durante el día?
Sí, claro. Claro. Claro. Sí. Sí, eh, me he sentido como más distraído en algún sentido, eh, en en, digamos que en el momento donde me dispongo, por ejemplo, a trabajar, o a hacer un poquito de trabajo de tesis. Como que siento que no estoy en el en el, digamos, en el momento emocional como idóneo, ¿no? Quizás, me está faltando mucha concentración y me está faltando como mucha, este, capacidad para ver mi proyecto a futuro. Y pues sí, ya después, cuando me voy a dormir, pues sí, sigo como
Mm. Claro.
como pensando, ¿no?, que dan dando vueltas, quizás como en la cama, este, eh, una vez co como como como rebobinando ese momento cuando me enteré, ¿no?, que que realmente no supe cómo procesarlo y y y y pues, que digamos fue fue como muy pesado, y que me acuerdo y que me sigo como lamentando de la situación en la que que se digamos, se desenvolvió todo. Y digamos que mm, tam me llegan recuerdos porque digamos que este suceso pues, llegó hasta como hasta ciertos noticieros, hasta s hubo notas. Entonces, hubo hubo como momentos donde yo me me dedicaba a buscar estas notas. Me me dedicaba como a ver, qué digamos pasaba en el caso que, pues, que que hubo, y como que también saber que no ha habido como muchos avances, digamos, en la investigación que hay, o en los procesos penales que que ahora hay, pues, me hace sentir como como incierto, como incómodo, como de que algo n no ha pasado, ¿no?
Claro. Okey. Ah, ya. Claro. Como una impotencia a lo mejor muy fuerte de que oye, suena que es bastante difícil todo esto y la verdad, pues sí, como que, bueno, puede ser que te está causando mucho conflicto, también en tu día a día, ¿no sé, si has pensado, o si inclusive ya hayas ido, con un especialista de la salud mental, como un terapeuta, un psicólogo
Sí, también.
que lo hayas considerado o pensado en algún momento?
N n n no lo había pensado, porque, pues pensé que se me iba a pasar como rápido, pero, ahorita que que hago como recuento de, digamos de la situación del de cómo me ha pesado, yo creo que es una es una realidad que quizás tengo que afrontar, ir a hablarlo y ver cómo lo tengo que, eh, manejar de otros modos. Oye, de verdad, muchísimas gracias por poder escucharme, este, y pues, de verdad aprecio mucho tus palabras y tu tiempo.
Ujú. Claro. Claro, aqui estoy para apoyarte.